Bali eto 'no kasi matagal na 'tong ano eh, actually matagal na siyang alam mo yung mabigat sa ano ko isipin ko, sumasabay siya sa isipin ko actually. Tapos naman na nangyari 'tong party na 'to. Um, ano yun eh, parang na-invite kami sa isang birthday. Tapos ano yun, yung birthday na yun parang 50th birthday ng kumpare namin pero mostly ang nandoon family talaga, immediate family, gano'n, oo. And then nung, kasi nung, um, nung time na nandun kami, siyempre hindi pwedeng kakain hindi pwedeng hindi kakain ba kasi nagpa-cater sila. Tapos may ano, may inuman kasi yung pamilya na yun mahilig talaga silang uminom sa totoo lang. Ngayon nung, alam mo yung, um, di ba nasa inuman na, so may time na parang, parang may hindi ko hindi ko alam kung ako lang nakakapansin o o yung iba din ano. Kasi parang may time na parang nel na-fe-feel feeling ko na-le-left out ako lalo na pag nag-uusap silang kasi nga mag ma-family sila eh, tapos ikaw parang ano ka lang dun di ba bisita ka lang, so parang na-le-left out ka. Ngayon, ah, may time din na um after naman na nung inuman, yung ano yung pag-uwian na, kasi pag-uwi ano yun eh parang, um, sleepover so dun ka matutulog kinabukasan, alam mo yung may pa pamigay sila na pa-giveaways sa mga eh sa mga bisita. Ngayon, parang hindi ako nabigyan isad isa ako dun sa hindi nabigyan eh. Hindi ko naman alam kung tatanong ko ba or hahayaan ko nalang kasi nga parang siyempre nakakahiya, in-invite ka na tapos maghahanap ka pa ng, di ba, giveaways, yung ganon. Madalas kasi alam mo isa pa kasi nakakatawa sa giveaways nila yung mga bigas, itlog, yun kasi sila kasi farm yun eh, farm siya na may swimming pool. So after na nun, parang alam mo yung hindi na siya natanggal sa isip ko, kasi hindi ko siya maitanong-tanong dun sa hipag ko. Kasi yung hipag ko ano ne ano nung kumpare namin, parang bayaw niya nung kumpare namin. So hindi ko maitanong-tanong sa hipag ko na parang, um ate, nasaan yung parang sa para sa'kin or para sa'min family yung asawa ko, kasi nga um siyempre di ba nag-iisip ka din. So parang naisip ko na, um, tama ba na pumunta ako dun sa party na yun na parang hindi parang di naman di ko naramdaman na kabilang ako ganon. Baka ano, parang, ah, bigyan mo nga ako ng ano, i-enlighten mo nga ako kasi ano siya eh, parang hindi na siya natanggal sa isip ko hanggang ngayon. Nakakainis kasi alam mo yung paulit-ulit na nag-aano, nag-aano sa isip ko lagi.
Bumabalik siya, um
Mm, mm.
Paano mo nasabi na ano, aside do'n sa hindi ka nabigyan ng parang, ah, giveaways, tapos siyempre kasi mai naiintindihan naman natin din kung bakit medyo, 'di ba, ku kulang or nakulangan ka do'n sa ah, wala kang masyadong nakakausap kasi, ah, more on relatives yung nandoon. Ah, pero kinakausap pa pa paano yung welcoming ng, ah, paano mag-welcome sa'yo, sa pamilya mo itong nag-host ng party ba?
Tama. Mm, mm. Actually, welcoming naman talaga sila mababait talaga sila. Pero alam mo yung isa pa do'n sa parang feeling kung sino yung parang nag le-left out pa sa'yo, bisita lang din, alam mo yung parang mga ano nila relatives of friends of relatives nila, gano'n.
Mm. Ah, okey, okey, so hindi naman pala hindi naman pala talaga yung ano yung host mismo yung ano 'di ba? Nako, mga bisita lang din pala tapos ano pa naman friends of relative lang pala, hindi pa direkta do'n sa ano sa nag-host, nako. Anyway at ma-itanong ko din yung about sa ano sa, pa-give aways nila. Ah, one or let's say halos ba lahat nakatanggap like majority ba nakatanggap o may iilan din talaga na hindi rin naka or like kung kung aanuhin mo kung ilang percentage ang hindi nakatanggap, ah, mga ilang percentage kaya?
Oo. Hindi, hindi. Mm. Mm. Actually parang parang napansin ko parang 1 lang at ako lang ata walang tanggap or kasi siguro parang hindi nila ako binilang as bisita or kami ng asawa ko as bisita parang binilang din siguro nila do'n sa part na lang din ng, ah, do'n sa ate ng asawa ko na which is ano nila hipag nila parang gano'n. Pero siyempre parang, 'di ba, parang puwede ano, eh, parang alam mo yung common, common pangit man pakinggan 'no, kasi ano ko 'to, eh. Siguro kasi nag-e-expect din ako 'tsaka alam mo yung siguro like, ah, pangit man pakinggan yung sasabihin ko pero parang, ano ba naman 'yung common sense lang 'di ba na puwedeng bilangin mo kasi puwedeng mag-overthink yung tao ba't 'di siya nabigyan? Tapos mainggit 'yong hipag mo mayro'n, 'di ba? 'Yong gano'n.
Hmm, okey. Korek, korek totoo.
Tas yung ibang friends of relatives mayro'n, talaga kasi sila pa nag-aabot, oo, siyempre ako ayoko naman din umepal do'n na, sino ba ako? Parang ano lang naman ako hipag lang din naman ako ng hipag nila, 'di ba?
Korek. Mm. Pero, ah, paano ba yung invitation sa'yo like sila ba mismo yung nag-invite sa'yo or ang parang invited ka lang din nung hi hipag mo?
Um, kasi hindi 'yun sila rumerekta ng ano ng sabi talaga sa'min kasi, nahihiya din sila, so parang ang ginagawa nila in general ayun. Lagi nilang pinapadaan do'n sa hipag namin na, ah, o, um, "Ano papuntahin mo dito 'yung family mo, sila tatay gan'to ganyan, pati 'yung, pati 'yung mga kapatid mo, pati 'yung pamilya ng kapatid mo." Gano'n sila, kapag nag-i-invite, oo.
Hmm, okey. Mm. Pero, ah, kilala niyo ah, 'yung 'yung ano tawag nito, 'yung nagho nag-ho-host is kilala niyo talaga, um, parang close din naman kayo, hindi naman as in talagang parang saling pusa 'yung datingan niyo doon sa ano sa party naman?
Ay, oo, kumpare namin siya actually, ninong siya ng anak ko na bunso, oo. So parang, sila wala kang masasabi 'yun eh sa kanilang magkakapatid okey talaga sila, kahit 'yung mga asawa nila. More on lang alam mo 'yung parang, pagmumukhain kang mag parang pagmumukhain kang epal, pangit man pakinggan 'no, epal nung ano is 'yung mga ano talaga, mga friends lang ng relatives na kasama, gano'n. Eh, parang, dito kami, dito family, kami parang doon ka kasi parang outsider ka. Ganun 'yun na naramdaman ko nung time na 'yun, pero hindi ko alam kung valid ba siya, kasi baka nag-overthink lang ako, kasi nga siyempre mga nakainom na, 'di'ba.
Ah okey kung Ah. Mm. Mm, tama. Bisita. Oo, okey, oo. Mm. Korek, korek, okey. So ganito, so siguro kaya din pinapadaan dun sa ano mo, sa hipag mo, kasi mas palagi nilang nakikita 'yun, kasi 'di ba, mas closer 'yung family i mean mas may connect may connection din kasi talaga sila 'di ba, so may minsan siguro na nakakapunta talaga dun, kaya ang way of communication for in para sa invitation sa inyo is ga na ah, dinaan sa kanya. Pero since sinabi mo naman na ang pagka welcome naman nila sa inyo is, ah, okey naman 'di ba parang hindi naman nakikita na 'yung 'yung nagpaparamdam lang naman na pa na parang outsider kayo, eh, yung mga, ah, friends lang naman din ng relative na siguro wala 'di tayo sure dun kung na invite din sila 'di ba personally or what, 'yung parang, baka saling-pusa lang din sila. Pero alam mo sa tingin ko din, since sinabi mo nga, ah, baka nakainom na nga sila o ganito ganiyan, tapos ikaw hindi ka umiinom kasi parang hindi ka din sumasali dun sa, ah, sa tawanan nila, 'di ba, so kaya kaya feeling mo na, naa-out of place ka, dun sa kanila. Tapos, um, ah, siguro nga tama 'yung sinabi mo na baka nag-overthink ka lang ba, kasi, 'yun nga, um, hindi hindi mo sila na walang hindi ka nakakahalubil ah, halubilo or hindi mo sila nakakausap. So ang ang maipapayo ko din sa'yo kapagka pumupunta ka sa mga ganitong party kahit hindi mo kilala 'yung mga tao, um, make yourself kumbaga available, um, 'yung minsan din kasi 'di ba na may mga
Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Mm, hmm. Hmm. Oo.
Ah, may mga tao naman na very friendly kaya lang minsan tinitingnan din nila sa mukha baka baka feeling nila parang nang-i-isnob ka kasi hindi ka tumatawa hindi ka nag-i-smile. 'Di ba, minsan kapagka may naano kang tao kahit nagtitinginan lang kayo mag-smile lang kayo 'di ba, parang ganun yung batian. Kahit hindi na kayo mag-say hil hello o good morning, parang kahit walang ganun, tanguan na lang tapos smile na lang. O kasi nandon kayo sa iisang party eh, so kahit hindi kayo magkakilala, smile-smile ka lang. So, pagka wala yun, hindi nila nakita yun sa'yo, parang kumbaga hindi ka, ah, hindi ka welcoming, yung ano mo, yung aura mo, so talagang walang mag-aano din sa'yo 'di ba, so dapat, da
Oo. Mhm. Oo. Sabagay. Mm. Mm. Oo. Ah, okey. Oo. Alam mo may punto ka dun, may punto ka run sa sinabi mo. Siguro kasi that time siyempre alam mo yung, um, ayoko din kasi yung lumabas na alam mo yung feeling close, kaya hindi talaga din ako nakikipag-mingle. So parang hinihintay ko din na parang tawagin ako, pero minsan din kasi nakaka alam mo yung, nakaka ano lang din yung mga tingin sa'yo, nakaka-intimidate kasi minsan eh. 'Yung pag tinitingnan ka na minsan, ah, ses pa parang tinatanong kasi nila kung sino 'ko eh, tinatanong ng friends, nung relatives, sino sino 'yon? Kasi minsan inaaya ako nung ano eh, ta's, ta's sinasabi ko lang ah, sige po mamaya na lang po, gumaganun ako. So siyempre ayoko naman yung maki-feeling close dun ta's may ibang tao, 'di ba, nakakahiya kasi. So, minsan tinatanong nila sino ba yun? Parang alam mo yung ang tingin nila ulo hanggang paa. 'Yung gano'n, oo kaya, mm.
Mm. Mm, tam Oo nga, tama. Oo. Mm. Oo. Kasi oo, naintindihan kita dun na ayaw mo parang magbida-bida 'di ba? <laughs>
Oo, 'di ba. Siyempre sino ba naman tayo baka sabihin ay sino ba yung bisita n'yo bakit parang Jollibee? Ba
Oo. At ah, oo. O kahit hindi naman parang Jollibee, kahit hindi ka naman nagbibida-bida, yung pagka in-invite ka nila ganito, ganyan, eh, eh, siyempre sumasama ka tapos ano, eh, ba baka tingin nila o sino ba yung pa parang napaka-special naman ng trato sa kanya, baka yun yung ano din, isa sa iniisip mo?
Mm. Yun nga. Oo, yun nga. Kaya talaga umiiwas, hindi naman totally umiiwas 'no, parang nag-aadya in-adjust ko lang yung sarili ko. Parang nag-usad-usad lang ako at gumilid-gilid ako nang konti gano'n, pero hindi naman ako totally umiwas. So, na nainis lang ako parang hanggang ngayon kasi nagwa-way siya sa sa isip ko, na parang bakit kaya ganun yung ano mukha ba talaga akong n not approachable, yung mga ganon, eh
Oo. Mm. Korek, korek. Mm, naku 'wag mong 'wag mo yung isipin. Ah, 'wag mong isipin yun kasi again, ah, tama pa pa sa tingin ko din naman na tama lang din naman yung ginawa mo kasi hindi ka naman siguro umiinom 'di ba, kasi sabi mo nga sila umiinom hindi ka naman talaga makaka-relate dun. So, ah, 'wag mo masyadong iisipin yung mga negatibong ano, negatibong thoughts regarding dun sa nangyari. Ang pe pinakaimportante dun, ah, kahit paano eh, okey, ang pinakaimportante kasi dun yung relasyon niyo nung nag-ano ng, nung nag-invite 'di ba. Okey naman yung ah, pakitungo nila sayo ah, tapos regarding dun sa token, ah, siguro, ah, it's either may para talaga sa'yo hindi lang binigay o kaya naman pang tama din yung sinabi mo parang isang pang-isahang pamilya na lang dun sa kasama dun sa hipag mo. Which is para sa'kin, hindi rin naman talaga dapat, pero yun yung nangyari, baka nagkulang na din, 'di ba? So, yun na 'wag mo masyadong isipin.
Mm. Mm m. Ah, sabagay. Mm. Mm. Oo. Tama. Oo ayun, maraming salamat dun sa mga payo mo ah.
Naku, walang anuman. Paalam, sa ulitin.
Mm, paalam.